E aí o que que acontece: de manhã não tenho muita opção de procrastinar nada, porque eu estou ali, as pessoas estão ali na minha frente, então eu não posso dizer: "Ah, você veio aqui, tudo bem, eu vou não estou com vontade de fazer agora, sabe. Mas se tem você volta amanhã, que talvez eu esteja".
Ah, certo. Aham. Aham. Eh, entendi. <laughs>
É, ai não dá. A a capacidade de autogestão, né, que que a gente tem que exercitar quando trabalha de casa.
Entendi. Aham. E c e você trabalha em ambulatório. E quando chega você está lá estressada, com várias coisas pra fazer, e aí chega um paciente também estressado. <laughs> Como é que você faz?
Ó, <laughs> Olha a vontade dentro da gente é de pegar no pescoço e engarguelar, né.
<chuckles> <laughs>
Porque as pessoas que <chuckles> que chegam ali, es praticamente é tudo muito misturado.
E aí? Aham.
Quem quer urgência porque está doendo a ponta do dedo
É adulto, né? Hã.
e quem quer urgência porque, sei lá, acabou de receber um diagnóstico de de um tumor, de uma coisa muito grave.
E aí o que machucou o dedo acha que é urgência porque está sangrando. <laughs>
Exatamente. E aí o estresse vem, né, porque aí começa a encher, a sala de espera, as pessoas começam a reclamar, e aí começa sempre a mesma coisa, né, de de trabalhar com o público, que nunca nada está bom. <chuckles>
<laughs> Aham. Nossa, é. Você acha que trabalhar com o público é estressante, né? Assim, e quando você está estressada ainda fica pior, né.
É horrível. É, na verdade eu acho que as pessoas são muito é uma questão de de exercitar também o fato de não ser de ser mais filtro e não esponja.
São várias demandas.